Quando minha cabeça estiver um pouco, eh, cansada, eu posso sair para dar uma volta, sabe, eh, tem uma academia perto. <laughs>
Ai, olha, já me convenceu. Convencido, é: "Trim, trim, trim, trim, sold, vai". <laughs>
É, né? Pois é, mas eu também m aonde eu moro agora, também, é perto da praia, então é só ,assim esse é só um benefício que eu vou manter, digamos assim, só que, aí, eu tenho também a academia perto, eu consigo ir para academia, o que vai ser ótimo, eu não vou ter que mudar minha rotina e ela sai com a criança às 7h. Não, não, é um downgrade, assim, em vários sentidos, porque eu estou pagando a metade, né, do preço então eu tenho que pensar que muita coisa vai ser menos.
É. Hum. Tá. Ok. Você vai ter mais espaço do que antes? Ah, ok. Ok, ok. Ok.
Mas ela sai às 7h e volta só às 17h, eu trabalho de casa, então ainda vou ter a casa para mim nesse tempo, que é ótimo, sabe?
É, isso é maravilhoso. Se você se organizar bem, né, você vai conseguir trabalhar nesse horário e o horário da noite você sabe que não é o horário de trabalhar para você, porque tem gente em casa a partir das 17h, né, e aí, você foca em ir para academia, passear na praia, fazer o que for.
Uhum. Sim, sim. Sim, pode ser e também ficar com ela e com a criança, eu gosto delas, sabe, a questão não é essa, a questão eu gostaria de ser vizinha de porta dela, mais do que morar dentro da casa dela. <chuckles>
Pode dar certo, viu? Uhum. <laughs> Se ela tivesse o quartinho na garagem, era melhor, né?
Perfeito, exa um quartinho com uma cozinha, seria f perfeito, mas como é uma coisa temporária e que em teoria, vai ser beneficiária para mim e para ela também, nós 2 vamos ganhar com essa parceria, eu acho que é uma coisa que eu posso fazer dar certo, sabe?
Aham. Sim. É, eu também acho, porque o peso maior, né, vai ser o dinheiro e a questão de que você trabalha em casa, então você vai conseguir trabalhar nesses horários, lógico que vai ter momentos que a gente, sabe, né, criança fica doente, adulto também fica doente, vai ter momento que você não vai conseguir trabalhar e esse vai ser um momento que você vai falar: "Ai, sabe o que mais? Eu vou para academia hoje de manhã ao invés de malhar de noite, vou fazer alguma coisa. Vou fazer meu cabelo, já que eu não posso trabalhar", você vai ter que se adaptar, vai ter que ter jogo de cintura, literalmente, mas pode valer a pena, simplesmente pelo fato que você falou, que você vai passar sempre 5 meses na Europa, então supervale a pena, porque você já vai ter uma grande economia.
Uhum. Sim. <chuckles> Sim, sim. Certo. É verdade, acho que é o caminho para mim, até para eu poder ir para Europa e curtir, ficar tranquila lá, financeiramente, então vou ter essa conversa com ela esse fim de semana, su
Exato.